Natal, é verdade, é verdade. <chuckles> Não é uma história, é que é isso, não é bem uma história, eu acho que é só eu morei fora um bom uns bons anos, então, pra mim, a rabanada, é uma associação, assim, do que eu crio ao Natal, ao Brasil, eh, n não sei, é o exato, é um pouquinho isso, mas é e é literalmente só isso, porque eu não tenho mesmo nenhuma história assim com comida de ter feito, né, alguma coisa ou algo como você falou, né, assim, de tipo, "Ai porque minha mãe sem" Exato, não tenho não tenho. Eu tenho muitas comidas que me trazem diferentes tipo memórias afetivas, né, ou seja aquelas memórias de tipo, me sinto em casa ou me sinto meio meio que me traz de volta pra infância, essas coisas, né.
É. Como é a história da rabanada pra vocês? Hum. Uhum. Aham, gostinho de casa. É. Aham. A o evento. <chuckles> É. Aham. Aham. Sei, eh, quem preparava a rabanada lá na sua família?